Alam mo lately, ah, medyo nahihirapan ako sa trabaho ko 'no. Alam mo 'yung ah Sobrang tambak lalo na ngayong mag mag matatapos na 'yung taon. Ang daming, ah, trabahong ibinababa, hindi pa siya natatapos 'yung kasalukuyan kong ginagawa meron na namang, ah, inuutos na bago 'no. Ah, to the point na, inuuwi ko na siya, 'yung trabaho ko sa bahay 'no ka alam mo 'yon, ah, alam ko namang walang dagdag na oras 'no, pero inuuwi ko pa rin para lang ma-meet 'yung deadline, before the deadline 'no makapagpasa ako do'n sa deadlines 'no. At, ah, alam mo 'yon, ah, sayang lang kasi meron din akong side hustle, alam mo 'yong may sideline din ako. May time na talagang hindi ko na siya napapasukan dahil dito sa full-time ko 'no, talagang ewan ko ba sobrang ano nila, ah, dami nilang gustong ipagawa talaga 'no. Ayun, ah, may mga time na 'yung mga anak ko 'no nagde-demand na, ah, sinasabi nila na lagi na lang ako nagwo-work, umaalis ako, nagwo-work ako, ta's pag-uwi, ah, trabaho ulit 'no. Though naasikaso ko naman sila, nakakapagluto pa rin naman ako, napapakain ko pa rin naman sila, naasikaso ko sila bago matulog, 'yun nga lang siguro, ah, hinahanap nila 'yung talagang, ah, oras 'no na nakikipag, ah, laro ako, nakikipagkulitan 'no. Ayun gusto ko sanang humingi ng payo sa'yo 'no, sa tingin mo, ah, sa tingin mo ba ano ba 'yung mga dapat kong gawin, ah, pa'no ko ba mahihiwalay 'yung trabaho at 'yung mga, ah, siyempre 'yung personal kong buhay 'no na magkaroon naman ako ng sa at, ah, oras para sa sarili at sa pamilya ko?
Mm. Hmm. Hmm. Mm. Mm. Mm. Hmm, i di ba, sila iyun nga, ga gaya nga ng nabanggit mo, dalawa 'yung trabaho mo 'no, may sideline ka pa ano? Bip
Mhm.
Oo, so bale 'yung sideline mo na 'yun is flexible ba 'yun or may ano lang din siya, may oras lang talaga dapat na ke do'n mo lang siya dapat puwedeng gawin?
Flexible naman siya, may mga, ah, time nga lang din na nanghihinay ako kasi hindi ko siya napapasukan dahil nga do'n sa fulltime ko na talagang, ah, kumakain ng sobrang dami ng oras.
Bale 'yung fulltime mong work is ano 'yun, ah, fixed hours?
Mm, fix hours morning, ah, 8-5 gano'n.
Ah, 8-5.
Mm.
Oo, nga, so parang bale ano nga kain na kain nga 'yung buong araw mo 'no. Pero 'pag weekend naman, off mo?
Mm. Weekend off ko, kaso 'yon nga, ah, kapag hindi ko natatapos minsan 'yong trabaho ko, naiuwi ko. Eh, alam mo naman din ang weekend Saturday siyempre andiyan 'yong araw ng paglaba, paglinis ng bahay, ganiyan. Eh, Sunday nga lang sana minsan ang gusto kong family day, kaso siyempre kapag, ah, may trabaho 'yong, alam mo 'yong excess na workload do'n sa full-time ko minsan, kinakain na ng Sunday.
Oo. Mm. Hmm, so bale parang nangangarag ka din sa time kung pa'no kung pa'no mo tatapusin 'yong ano mo, 'yung full-time work mo, kaya nadala-dala mo sa bahay niyo?
So 'yon. Mm. Oo, eh. Mm.
Hmm, oo, nga mahirap nga 'yan medyo 'no so bale, ano ba 'yan teacher ka ba?
Hmm, hindi pero ano, ah, government official din.
Oh, okey.
Oo, parang paperworks gano'n.
Ah, okey. Ay, et eto last na 'to, may may ka-clarify ko lang 'yung mga anak mo ba is ano pa mga bata pa maso sobra?
Ah, ang panganay ko 10 years old, ang bunso ko is 4 years old, so medyo clingy pa, ah, kumbaga parang ano pa, ah, ma maka mama pa 'no talagang 'yung bunso ko talaga 'yung nanghihingi ng maraming oras talaga.
Hmm. M Hmm, tapos 'yung asawa mo din may work?
'Yung asawa ko part-time lang din siya, nagpa-part time. So may mga oras na wala rin siyang trabaho, so 'yon, ah, eh, kaw kumbaga kasi kapag wala ako, more on siya 'yung nagbabantay sa mga bata.
Mm. Ah, so bale parang ikaw pala 'yung full-time worker talaga sa pam sa pamilya niyo, ikaw 'yung breadwinner kumbaga?
Mm. Oo. Yes, kaya medyo nahihirapan ako, 'no. Ah, kumbaga 'yung, ah, pressure na sa akin, since full-time worker tapos, ah, siya 'yung trabaho sa 'yung trabaho mismo madami, nadadagdagan, plus, ah, siyempre 'yung responsibilidad mo sa bahay hindi naman puwedeng pag-uwi mo hihiga ka na lang siyempre ikaw pa rin naman 'yung nanay, ikaw pa rin naman 'yung asawa 'no. So kahit naman sabihin ng husband ko na siya na mag-aasikaso, 'di ko naman hinahayaan lagi 'no, kumbaga, ah, fulfillment na 'yun bilang housewife din naman na maasikaso ko sila, kahit, ah, sa maliliit na bagay lang or kahit, ah, tuwing hapunan, tuwing almusal, 'no, ayun.
Mm. Mm, uy, oo nga hindi lang talaga hindi talaga madi madaling ano eh, magka ah, maging working mom kasi talagang, dapat ano ka, eh, may time management. Pero ito ang mas mapapayo ko sa'yo ha, ah, since sabi mo, minsan nauuwi mo nga talaga 'yong trabaho mo, um, puwede sigurong, ah, gawin mo siya after work pero alam mo 'yon, mag-limit ka lang ng oras para at least, meron ka pa ring time sa pamilya mo. Kunyari, ah, nakauwi ka na ng 5, 'di ba, so tapos sabi mo inuwi mo pa 'yong work mo, eh di maglaan ka lang at least 1 1/2 na lang, sa bahay pa para medyo tra ah, trabahuin mo lang muna 'yung kaya mo lang trabahuhin without within that period tapos para ano din may time ka pa rin do'n sa pamilya mo kahit papaano kahit konti na lang. Kasi siyempre sabi mo naman andiyan naman 'yong asawa mo usually siya naman talaga 'yong nag-aasikaso since sila siya naman is part-time, part-time lang din. So siguro maintindihan din naman ng asawa mo kapag hindi mo talaga totally ma susu magagampanan 'yung mga gawaing bahay ng todo, kasi siyempre kailangan mo namang ano, kumayod ng pera para din mabuhay kayo. Pero 'yun nga, um, limitihan limitihan mo lang 'yung work time mo, ah, with ah, without, ah, sa ano after shift mo para at least hindi ka din ma-burnout kasi kapag, ano, ah, parang sineryoso mo, parang work ka nang work hanggang kahit nasa bahay pa rin parang ano, eh, dun ka mapapagod tapos baka mamaya 'yun pa 'yung magdulot na ma mawalan ka na ng gana sa trabaho mo. At least may ano ka pa rin breather, hindi 'yung puro work-work ka lang.
Hmm. Hmm. Mhm. Mm, mm. Mhm. Todo din, oo. Mhm. Hmm. Oo, nga, eh, siguro nga, ah, ta-try ko 'to 'no, na mag-limit lang ako ng, kumbaga mag-limit lang ako ng oras kapag may i-uuwi akong trabaho. Kasi minsan talaga nakakaligtaan ko na antagal ko na palang ginagawa 'yun, 'no, kumbaga kapag sobrang focus ako do'n, 'yung oras, ah, siyempre tumatakbo 'no, hindi ko na namamalayan minsan na inaabot na ako ng ilang oras, ah, at as in sobrang mga 2 to 3 hours. Siguro kailangan ko na lang din mag-alarm para or 1 1/2 oras, ah, okey na, so para kumbaga alam ko kung kung hanggang kailan ko lang siya puwedeng gawin. Oh, i-ta-try ko 'yon 'no, ah, para naman talagang may limit 'no, at magkaroon pa rin ako ng oras sa kanila 'no. Tungkol sa burnout, alam mo ma-i-share ko lang din 'no, ah, na pap 'yung kaya siguro mga 3 weeks ago, 'yan, ah, nagkasakit ako, sobrang alam mo 'yung pagod sa trabaho pag-uwi sa bahay may trabaho ulit, asikaso pa rin naman sa, ah, pamilya 'no, meron pa rin naman.
Mm. Mm. Mm. Hmm. Mm.
Ah, nagkasakit ako ng 2 days. So within that 2 days, alam mo 'yon, imbes na, ah, bakasyon sana na, walang iniisip 'no, nagbakasyon ako para magpagaling. Kaya, eh oo. Ang hirap, eh. Tapos, ah, siyempre masama yung pakiramdam mo, tapos meron pa rin yung mga, ah, trabaho na pi ah, tapusin, oo, tapos minsan nag nag-aano pa sila, nagme-message pa sila sa 'yo about work din 'no. So, stressful 'no na may sakit ka, tapos iniisip mo din yung, ah, iniwan mong trabaho. Tapos pagbalik mo after 2 days kahit hindi pa yung fully recovered, ano kasi 'yon, eh, parang trangkaso. So, nilagnat ako ng mga isa't kalahating araw. Yung second day ng absent ko, ah, ha ha bandang hapon, wala na akong lagnat pero ando'n pa rin yung ubo't sipon, tsaka yung pananakit ng katawan.
Magpagaling 'no. Kailangan mong tapusin. Mm. Mm, kasi parang epekto ata yun epekto kasi yan no'ng overfatigue mo. Kasi hindi ka na nga sabi mo nga, parang hindi mo na nga 'di ka na nagkakaroon minsan ng time para sa sarili mo, tsaka sa para sa pamilya mo, kaya do'n do'n lumabas yung sakit mo. Yun ang mahirap kasi kapag, talagang tinodo mo yung sarili mo, 'pag bumawi naman sa 'yo yung katawan mo, mahirap din kasi ikaw din mahihirapan. Ga tsaka nabanggit mo 'di ba na parang kahit nag nagpapahinga ka or naka-leave ka is parang na kino-contact ka pa rin ng ka-work mo. Hindi
So mm. Oo nga, eh. Mm. Oo nga. Mm, mm.
May chance ba na 'di ba may communication kayo, sa saan ba sa messenger, ganiyan?
Mm, mm, messenger.
Hmm, hindi yu 'yun ba is ano talaga, eh, ah, required sa inyo na kahit out of office dapat tata sasagot pa rin kayo?
Hindi siya required, pero kasi kapag, ah, si boss, 'yung mga supervisor biglang nagbigay ng deadline, ang hirap kapag late mo na nababasa. Kasi ayun na naman 'yung mangangarag ka. Meron kasi silang mga gano'n, eh, kumbaga last minute na o deadlines, so eto, "ah, pahingi ng inventory ng ganito, kailangan ko ng ganitong oras," 'yung mga gano'n or, ah, 'yung mga sup
Hmm. Hmm, wala kayong ano boundary 'no? Parang ang naisip ko kasi sana, um, para hindi mo din 'di mo talaga ma-tackle 'yung work mo while you are in leave or nasa ano ka na, off hours ka na ng work mo, ah, maganda sana, hindi mo friend 'yung boss mo, 'yung mga ka-officemate mo sa personal social media mo, para at least hindi ka mate-tempt na i-check 'yung ano niya 'yung ano mo, 'yung mga social media, or 'yung messages nila para i-check mo na lang siya within, ah, wo work hours lang, kasi at least 'yun para itira mo na lang sa sarili mo. Pero sabi mo nga, hindi puwede kasi minsan may mga deadlines na bigla-bigla na lang nagbabago. Pero 'yung gano'n medyo puwede naman siguro limitahan 'yun, parang puwede naman siguro kausapin 'yung boss mo, kasi hindi naman bayad 'yun, 'di ba?
Mhm. Medyo, oo. Hmm. Hindi hin ay, oo, hindi siya bayad. Siguro puwede, puwede ko sigurong, ah, kausapin or, ah, kapag puwede ko naman siyang basahin actually. Pero siguro ignore, ay, hindi, pangit naman yung term na ignore, 'no, kumbaga kapag hindi naman gano'n ka-urgent talaga, hindi ko pa siya ma hindi ko siya gop gagawin kumbaga ganun. Yun na magiging setup.
Mm, puwedeng ganun, oo, para hindi at least hindi ka ma-bother.
M oo, ah, kasi gano'n din eh, ah, hindi rin ako mapakali kung sakaling, ah, magdo-do not disturb ako or naka-restrict sila pagdating ng leave or weekends, andoon pa rin yung talagang baka mamaya may kailangan, may may kailangang i-submit, may kailangang reports na gawin. So, siguro ano na lang, um, i kumbaga, i iaano ko nalang, ipa-prioritize ko nalang kung talagang kailangan nila, 'no, 'yon, wala akong choice kahit naka-leave or na weekend talagang i kailangan kong iano 'yon, i gawin. Pero siguro kung hindi naman gano'n ka-urgent yung announcement at ang deadline ay medyo kaya pa naman gawin during working hours, 'yon siguro. Para mm.
Mm. Oh, puwede naman sigurong ganun tsaka, ano, puwede naman sigurong, yun nga, 'pag sabihin mo sa boss mo na, "Boss sana po, um, in case na may mga ano kayo, revisions or may mga kailangan kayong ipagawa, ah, sana within the shift, sabihin niyo na para at least hindi ko na siya iisipin after work hours." Kasi siyempre bilang working mom, iba pa may iba ka pang iisipin, ala Siguro naman maiintindihan nila yun kapag sinabi mo sa kanila ng ano, in a nice way. Kasi siyempre may sa personal life naman kayo alangang pasukin pa nila yun hanggang doon parang kakarampot nalang yung oras eh, kukunin pa ba nila yun.
Kaya nga eh, oh, siguro puwede ko naman sigurong pakiusapan lalo na kung talaga namang, ah, medyo nabo-bother na or kumbaga, na sobra na yung, anong tawag nito, sobra na nag-o-overlap yung trabaho ko sa personal, ah, na life ko, 'no? So, puwede ko si silang, ah, pakiusapan din naman, la kahit naman yung weekends nalang, 'no at mga leave. So, kasi yung weekdays eh, 'yon, medyo mahirap talaga kasi minsan deadlines kinabukasan. Pero kapag weekend siguro, siguro ire-request ko nalang siguro na ano, ah, hindi muna or mag-aabiso na ako na hindi na muna ako makakapag-reply in case na, may mga ano sila, may mga chats sila, para naman, ah, magkaroon ako ng oras sa sarili ko at tsaka sa family ko. Alam mo thank you, 'no. Oo, totoo, medyo nahihirapan nga ako eh, medyo alam mo yun, ah, work kung work nalang talaga eh, wala ng personal life. Anyway, ah, thank you, 'no. Ah, mara malaking tulong yung mga binanggit mong mga payo at, ah, makakaasa kang gagawin ko lahat yun.
Mm. Mm. Oo, 'tsaka para may private time ka, mm. Mm. Oo, walang anuman at natutuwa din ako kasi kahit papaano naibsan yung, ah, pag-iisip mo tungkol sa trabaho at personal life mo. Maraming salamat din sa'yo. Paalam.
Mm.